Ouais, ouais, mais ça m'étonne pas du tout et heu, malheureusement bah oui, heu, les médias ils sont vachement manipulés, les trucs qu'on va voir à la télé française, c'est, heu, c'est les pires trucs quoi, tu verras pas les, heu, les, heu, u une heure et demie où les gens ils ont défilé dans le calme, heu, tu vas voir, heu, 10 minutes, heu, où il s'est passé des trucs de folie quoi.
Voilà c'est ça bah sinon mais si c on est dans un monde où où où c'est c'est c'est que des informations perverses hein qu'il nous faut, sinon on est pas sinon on est pas, heu, intéressé.
Ah ouais. Ouais, il y a une espèce de de vo de recherche aussi du drama, heu, du de de voyeurisme, heu, de sensationnel. Ouais.
Tu vois c'est, heu Oui bien sûr, mais c'est plus vraiment des informations qu'on a en plus hein? Ouais.
Non, non mais c'est vrai tu as mais c'est c'est pareil en en vérité, c'est pareil, heu, bah tu le sais hein, c'est pareil en France hein. On a la même chose hein.
Sensationnel, c'est exactement ça. Mmh. Ouais j'entends j'entends beaucoup, heu, ma mère me me me dit tout ce qui se passe en France aussi alors pareil je lui dis: «Mais maman arrête arrête de regarder les infos c'est pas des infos c'est c'est juste, heu, c'est c'est p c'est plus de l'information c'est plus ce que tu connaissais», voilà. <chuckles>
Ouais, mais tu vois juste vite fait, heu, Retailleau a fait exactement la même chose que Donald Trump hein, ils se ils se ils se font la compète, hein entre, heu, entre les Français et heu, et et ce qui se passe aux États-Unis, ils f i ils ils s'imitent hein, je t'assure hein. C'est inquiétant.
Ah c'est c c ça fait de la peine ouais parce que <blows air>
Bah, heu
ça fait peur, ouais.
Et tu as, heu ouais, tu as une libération des paroles, heu, qui est pas dans qui est pas dans le bon sens malheureusement, tu vois?
Non c'est pas bien ça.
Voilà. OK. Bon bah bah écoute, heu, la discussion arrive à sa fin. J'ai apprécié de discuter avec toi en en tout cas comme de comme, heu, comme à la dernière discussion qu'on a eu.
C'est pas bien. <chuckles>